Hmm, ano, ako naman kasi dahil wala naman din ako gano'ng ano, 'no. Pero, nao-off ako sa mga ano, 'yong mga nagshe-shared ng gano'n. Pero hindi naman tungkol sa'kin parang nao-off lang ako na parang, "Ano ba naman 'to, pinost pa nito 'yong ganito, eh, personal 'yong ano." Pero hindi para sa'kin, ah, ang ginagawa ko na lang, ah, parang inaano ko siya nirerestrict or parang, ah, ah, binablock ko 'yong ano, 'yong mga gano'n. Kasi may mga ano, eh, may nagbabayad para makarating sa ano, 'yong ano, sa lahat ng Facebook user 'yong mga gano'ng shared post. So, ang ginagawa ko, inaano ko siya nirerestrict na lang o kaya nagre-report ako. Kasi hindi rin kasi nakakaganda, eh, parang, minsan pana pantama din sa akin kahit 'di ko kilala 'yong tao, parang gano'n. 'Yang hindi a naano ka, nawawalan ka ng motibasyon dahil do'n sa post na 'yon. So, minsan nakakaranas ako ng gano'n.
Mm. Oo. Mm. Hmm, oo. Mm, mm. Oo. Totoo. Napaka-negative and toxic no'ng mga feed kaya mas maganda talaga na tanggalin 'yon, oo. Pero ano, kung ikaw ang tatanungin, ano ba 'yong mga pra parang practical na boundary or 'di kaya mga house rules na puwede mong, ah, i-recommend sa mga, sa mga couples or 'di kaya sa mga magkakaibigan? Pagdating sa socia mm.
Oo, may gano'n. Oo. Oo. Yes, sa boundaries, 'no. Katulad nga, so, sa kap ah, sa nangyari sa akin doon sa, sa kaibigan. Sa totoo lang, kung gano'n 'yong ginawa sa inyo, ah, kot cut off na, totally cut off, ah, tanggalin niyo siya sa buhay niyo. Kasi, sa totoo lang, 'no, hindi nakaka-healthy 'yong gano'n pero dahil sa malakas 'yong loob ko na, kahit sabihin mong kung ano na 'yong pinagsasabi sa'kin, tapos may mga gumagatong pa. Nangyayari 'yon, eh, may mga gumagatong na do'n ka lalong na ano, eh, na, ah, mas oo, nada-down, na na-stress. Tapos, ah, hanggang sa hindi ka na nakakatulog sa gabi, may mga gano'ng moment, eh, kasi siyempre, iniisip mo, bakit gano'n 'yong pananaw nila, bakit gano'n 'yong mga sinabi nila sa'kin, eh, hindi naman nila ako kilala. So ayun, 'yon 'yong mga ano na talagang i-cut off niyo na lang 'yong tao kung gano'n 'yong ginawa sa inyo. Mm, tapos sa ano naman, sa relasyon, same din na pagka, ah, parang, 'yon nga, 'yong respeto kasi talaga 'yong pinakamahalaga sa relasyon, eh. Pag, ah, pag oo, 'pag wala na silang respeto sa inyo lalo na sa social media, 'no, is, ah, talagang i-ano niyo na din. Lalo na pag nakipaghiwalay na kayo, ano na, block na lang, para kahit papaano wala na talagang, alam mo 'yon, wala ng komunikasyon, wala ng kahit na ano, wala ng stress sa inyo. So ayun, <chuckles> mm.
Mm. Oo. Oo, toto mm. Nada-down. Mm. Mm. Tama. Mm. Okay nga 'yon. Totoo 'yan, mm. Mm. Oo. Hmm, okay. So, para sa mga apps na social o sa mga apps or 'di kaya sa mga social media, ano naman para sa'yong, parang maire-recommend mo na talagang, ah, useful?
Mhm.